Oh. Ouais. Tant pis.
Alors, j'étais dans un collège «catholique» entre guillemets. Donc déjà, tous les vendredis, on avait du poisson, et le poisson il était infâme! Personne en prenait. Donc, c'est-à-dire que tous, tous les vendredis, on mangeait du riz, voilà. Parce que c'était riz-poisson le vendredi. Donc, riz-poisson ou Ebly-poisson. Je sais pas si tu te souviens du de l'Ebly?
Ouais. <laughs> Ça devait être ton truc de. Ah d'accord, ouais. Ouais. <chuckles> Ah oui, oui, je m'en souviens.
Voilà. Donc, le vendredi, c'était ou Ebly-poisson ou riz-poisson. Donc, c'est-à-dire que toute l'école mangeait que du riz le vendredi, tellement le poisson, il était immangeable et au lycée, je suis arrivé au lycée. En fait, ils étaient en train de refaire la cantine. Donc, quand, quand j'ai commencé le lycée, on mangeait littéralement dans des Algeco, en fait!
Ouais. Ah mince, alors! Ah oui, c'est c'est compliqué ça. Ouais.
Donc, la cuisine, elle était pas top. C'était des trucs cuisinés dans un autre lycée, en fait, en avance, qu'ils nous amenaient machin. Donc la 1ère année la cuisine elle était vraiment pas top. Par contre après on avait la plus belle cuisine du département!
Ah nickel!
On avait des pizzas, on avait des frites, on avait des hamburgers. Bon, après, tu avais des plats normaux aussi, hein. Mais heu, en gros quand tu y a tu arrivais très, très tôt, il y avait un nombre donné de pizzas d'hamburgers
Ah d'accord, ouais. Mais tu es
donc si les jours où tu terminais à 11:00, bah, tu arrivais 1e à la cantine et forcément tu chopais ta pizza, quoi!
<chuckles> Tu avais le le gros lot. <laughs>
Exactement donc, c'est-à-dire que, heu c'est c'était très intéressant de terminer à à 11:00 heu, dans ce lycée là, tu vois? Juste pour la bouffe!
Mais, voilà. Ouais, mais moi j j'aimais bien manger à la cantine parce qu'en fait, heu, quand j'étais en Irlande, en Allemagne et en fait, on a pas de cantine. On mange tout le temps des sandwichs ou froid.
Ouais.

Et heu, et aussi, je me rappelle, c'était, heu, au lycée, il y avait, heu, le s le plateau de fromages et la salade à volonté, les fruits à volonté.
Au lycée? De plateau de fromages?
Ouais, oui, oui.
Waouh! J'aurais bien voulu ça, parce que, nous, il y avait pas de fromage au lycée. C'est le seul truc qui manquait pour le coup.
Et donc heu, en Ouais, donc parfois, quand tu n'aimais pas le repas, heu, qu'ils te servaient, ben, tu pouvais quand même te faire une petite salade avec du fromage, tu avais le pain, tu avais des fruits. Ouais. Ouais, et heu, des fois je je goûtais des choses que je connaissais pas du tout, heu heu, par exemple, heu, ben, de de la la je crois que ça s'appelle la piperade ou je la pipérade, je sais pas, un plat de <laughs> un plat basque que je connaissais pas du tout, heu, et que, heu
Non, ça passe. Heu Oui, piperade, ça me dit quelque chose, la piperade, ouais. Heu, attends, c'est c'est attends, la piperade, c'est pas avec des des poivrons et heu?
Oui, oui, c'est c'est ça, c'est un peu épicé.
Ouais, c'est ça! J'adore ça! C'est trop bon! C'est des des poivrons, avec des, hem
Ouais, c'est
mince, c'est œuf, poivron, viande
Hem, mmh mh, oui et puis des patates.
et des patates, ouais, je crois. Mais où est-ce que j'en ai mangé de ça, justement? Parce que je le n le nom, je connais, mais j'en ai mangé où?
Et heu, c'est pareil, le gâteau basque, je connaissais pas, j'en ai goûté à l'école et j'ai trouvé ça très très bon, ouais.
Gâteau basque? C'est c'est à quoi?
Heu, c'est à ça a un petit goût d'amande, c'est super bon, heu.
Ah oui, d'accord, ga oui, c'est une, heu, c'est une tarte, quoi?
Ouais, c'est c'est super bon, et hem, et même le fromage basque, avec de la confiture de cerises, il nous avait fait goûter le cantinier. C'était super bon.
OK. Alors, fromage basque, oui, confiture de cerise?
Mais mais parce qu'en fait, heu, c'était <laughs> un un des cuisiniers, il était basque et donc des fois, il nous faisait des plats basques, genre poulet basquaise et tout, et des choses comme ça, mais en fait, j'étais dans j'étais scolarisée dans le sud-ouest donc tu sais, ils faisaient des spécialités, heu, locales.
Je suis pas sûr, mais le mélange le mélange doit être bon oui, mais je suis je suis pas du tout confiture, en fait, donc pour le coup je Eh ben, tant mieux, hein. Ouais. Ben, en vrai, heu, c'est super.
Ouais.
Parce que, nous, à la cantine, pour le coup, les spécialités locales, il y en avait pas beaucoup quoi.
Ouais.
C'est il n'y en avait pas du tout, même, pour te dire.